هو حقيقي الطيران الإماراتي أنا ب بافضِّله يعني ي هو ممكن يكون أ أسعاره ساعات بتبقى مرتفعة شويّة، لكن بيدّي service حلوة جدًا ومُرِيحَة، و تحسّ إن التعامل معاهم كده بدأ يبقي مُتَقدِّم زيادة، عن الطبيعي اللي إحنا متعوّدين عليه.
أ أنا أنا آآ أنا ليَّ أصدقاء في السعودية بيتكلّموا في حاجات فلكيّة في عالم ال اللي هو التحوّل الرقمي، اللي هو كلّ حاجة بتتعمل على التليفون لدرجة، ف فآه يعني كلامِك مضبوط يعني.
إمم.
آآ أيوه، ك عايزة تقولي إيه؟
لأ أبدًا، أنا معاك، <laughs> أنا بس باحكي لَك على ال أ
يعني أنا كنت عايز أسألِك كده أنتِ بقيتِ خبيرة هو كده في موقف تالت والّا هُم دول بس؟
آآ الموقف التالت ده بقى أنا اللي ضيّعت شنطتي.
آه.
آه، يعني ضيّعتها للحظات يعني مش كتير بس بس لقيتها، آه، يعني كنت وصلت مطار برج العرب، ودخت دخلت و بُصّ وأنت طالع من المطار آآ بعد ما بتوصل بتحط شنطك تاني، وحاجتك تاني على السير. ده مش موجود في المطارات ال اللي برّا، ده موجود غالبًا في برج العر ف في مطارات الق إسك مصر بس يعني. فحطّيت حاجتي على السير ودخلت خدت الشنط الكبيرة حطّيتها، وخدت بعضي ومشيت، ونسيت شنطتي اللي فيها باسبوري، وفيها فلوسي، وفيها محفظتي ومشيت.
إزاي بقى؟ آه، لقيتيها الحمد لله، آه. حلو. آه. آه، ده في برج العرب بس. آه، آه، آه. آه. هو ده السير اللي هو التفتيش يعني؟ اللي هو بيبقى كمبيوتر بيبص على أيوه، أيوه، أيوه، أيوه. تمام، تمام جدًا، أيوه معروف، آه.
آه، بيعملوا check أخير قبل ما تطلع من الحاجة. امم. بس، وطلعت. أنا المفروض كانت بنتي برّا مستنّياني، فأنا بابُص مش لاقياها حواليَّ، فاطلّع تليفوني فين؟ تليفوني عشان عشان أرنّ عليها إذ تلي شنطتي كُلّها بالتليفون بكل حاجة مش لاقياها.
مسكتِ دي بقى، آه. <chuckles> امم. م آه، نسيتيها كلّها.
آه، لأ بُصّ اللحظة دي، عارف قلبك واقع في رجليك؟ هو قلبك وقع في رجليك ده. <chuckles>
مرعبة، مرعبة أعتقد الشنطة الصغيّرة دي على حجمها الصغيّر دي بتبقى أهم من الكبار كلّهم، دي اللي فيها الكروت والفلوس والدنيا
أي دي آه دي س اللي فيها المعلوم يعني.
<laughs>
بس ف جريت دخلت بسرعة، ما ينفعش تدخلي، لآ أصل أنتِ طلعتِ، اللي بيطلع ما بيدخُلش، يا عم أنا لسّه طالعة انقِذني، <chuckles> لأ، طَب روحي من هنا، طَب اسألي الضابط، طَب مش المهم عبال ما دخلت، دخلت على السير إن س طلعت منه، باسأل الضابط اللي واقف أنا شنطتي سِبتها هنا، قال لي ما شُفتش، ما حدش جاب لي، بابُصّ شِمال، بابُصّ يمين، شنطتي مش لاقياها. وهوب، ألمح لَك حدّ ماشي وق عربيته واقفة وهو واقف بيشيل شنط ويحطّها على العربية، وأنا شنطتي على ال عارف، مش العربية اللي بيزقوا دي بيبقى فيها ش stand فوق كده؟ آه، أنا شنطتي محطوطة على الstand <tsk>
أيوه حصل، أيوه آه، مصر كده، آه. <chuckles> يا نهار أبيض! آه، اللي فوق دي، الحتّة اللي فوق دي آه. ياه! أنتِ حاطّاها ونسيتيها أصلًا؟